Então, eu gostaria de um conselho, de <chuckles> de pedir um conselho. <chuckles>
Ah. Ah, bora lá, me conta que que você precisa.
Então, eu sou uma pessoa que eu tinha hábitos, né, assim, muito saudáveis antes, antes, há muito tempo atrás aí, né, muito tempo atrás eu não digo né, há uns 2 anos. Quando fala muito tempo, parece que faz, né, muitos anos, mas 2 anos. Eu tinha u um hábito assim de tá sempre eu nunca deixei de fazer atividade física, eu nunca deixei de comer certo, eu nunca e é, mas, eh, com mudanças, né, da vida da do dia a dia, né, da daquela coisa de mudar de país também, foi que eu comecei a fazer tudo errado, né. Parei de fazer atividade
Ah, legal. Ah, ok. Aham. Ah, isso é bom. Uhum. Uhum.
com tanta frequência, não que eu não faça, mas com pouquíssima frequência. E comecei a me me nossa, eu entrei numa de comer doce que eu nunca vi, assim
Hum, mas você nunca foi de comer doce, assim?
Eu sempre gostei mais, mas eu sempre evitei e sempre procurei comer algo mais é, eu sempre procurei comer coisa mais saudável, por mais que, né, de vez em quando eu me dava essa eh, né, eu falo que eu me presenteava com brigadeiro, com algo assim. Eh, assim, mas principalmente no no final de semana eu tirava, sabe, assim, eu falava: "Ah, hoje eu posso comer um pudim, posso comer isso, comer aquilo". E eu se
Sempre se controlou bem, né? Aham, sim. Entendi. Você se permitia, né.
Eu me permitia e eu gostava m eh, eu gostava, né, eu gosto, quer dizer, sempre gostei de doce, mas o doce eu sempre tentei ficar meio longe, porque eu sei que eu tenho esse gosto mais para o doce, né.
Hum. Entendi. Mas deixa eu te perguntar aqui algumas coisas. <clears throat> Vamos lá, você falou que sempre nunca deixou de fazer exercício e tal. Quais eram os tipos de exercício que você costumava fazer, que você não tem conseguido fazer rec ultimamente? O que que você fazia bastante? Era academia, era corrida?
Uhum. Uhum. Então eu f Sim, eu fazia de tudo um pouco, mas assim, acho que a musculação foi algo que eu sempre fiz, né, e e e a gosto. E também, eh, correr, eu corri corria muito. A corrida eu parei completamente, assim, eu só caminho hoje, eu não tenho mais, né, feito tantas corridas do jeito que que eu gostaria e e que eu fazia
Uhum. Entendi. Mas por que que você acha que não tem feito corrida? Não tem ambiente pra isso?
Mudou, né, eu acho que a minha vida mudou completamente. Eu saí de um país, eu saí de uma vida mais estável, eu saí de um né, de uma coisa assim, eu sabia, eu tinha meu trabalho ali, meu carro, minha vida. Cheguei em outro país, não tinha carro, não tinha onde morar direito, procurando lugar. Então aquilo, né, e eu deu uma desestabilizada.
Hum. Sim. Uhum. Aquilo foi comendo o seu tempo, né, foi desestabilizando. Mas e agora, hoje hoje você já tem sua casa, já um lugar de morar, você já tem tudo direitinho ou ainda tá nesse nesse período de transição?
É. Então, a casa eu já tenho, <chuckles> a casa tá aqui. <chuckles> A casa eu tenho, tenho eh, já né, mais a né, já tenho a estabilidade, está começando, não vou falar que tá tudo 100% mas tá ótimo já, eh, melhor que estava. Só que eu fiz o quê, nesse tempo que eu estou aqui. Eu me eh, eu entrei numa de comer doce
<chuckles> Aham, já tá melhor que estava, né. Uhum.
e que eu, assim, não estou fazendo nada de saudável, na nenhum doce saudável, eu entrei mesmo numa de eu termino de eh, de almoçar ou às vezes até tomando café, eu preciso de um chocola
Dá aquela vontade de comer um docinho, né.
É, mas não é pouquinho, sabe. <chuckles>
Beleza, mas vamo lá mas vamo lá, você sempre gostou de doce, certo? Só que como você tinha hábitos que majoritariamente eram mais saudáveis, o doce acabava sendo uma coisa que não incomodava tanto, né, em questão de de tudo.
Sim. Uhum. Sim, sim, por mais que eu gostasse, eu conseguia, né, ainda me é.
Beleza. É, ótimo. Mas então vamo lá. Agora que a gente já tá, eh, <clears throat> falando aqui que você já tá conseguindo se estabilizar melhor, já tem uma casa, né, que de repente já parou de procurar casa, já tem ali sua própria casa, né, que você pode chamar de sua, mesmo não tendo comprado ou tendo comprado, enfim, mas é o seu lar, né, vamos dizer como lar. Eh, e então assim, hoje como é que tá o seu tempo? Você pode me descrever, por exemplo, ali a sua rotina pra gente tentar encaixar alguma coisa legal pra você?
Uhum. Sim, sim. <chuckles> Verdade. Sim, posso, olha só.
Me fala um dia teu então.
Olha, eu acordo e e tomo um café
Uhum.
E tomo um café e acabo assim, tomo um café normal, café preto com um pouquinho de leite e hã.
Mas isso q Que horas você costuma acordar pra começar teu dia?
Olha, tem dia que eu acordo às 5h, tem dia que eu acordo às 7h, eu não tenho é sempre assim, bem cedinho, sabe, eu gosto
Ah, bem cedinho. Não, beleza, isso é bom, já é um já é um ponto positivo, né, acordar cedo tem tempo tem mais tempo sobrando no dia.
É, é. É. É, aí eu procuro ver, eu vou né, tomo meu café ali e logo depois que eu tomo café, eh, eu já vou começar a trabalhar, né, fazer minhas coisas, eu trabalho, né, em casa, aí comecei já começo a mexer nas minhas coisas pra trabalhar, tal. E naquele ali trabalhando já me dá aquela vontade de comer alguma coisa e é doce, não adianta, é doce.
Uhum. Comer um docinho, né. Sim. Mas deixa eu só perguntar uma coisa sobre aqui o seu trabalho. Você falou que você trabalha de casa, né. Você tem tipo horários a cumprir ou você trabalha por projeto, ou você faz a gestão ali do seu tempo? Como que é como que é?
Hum. Aham. Não, é é. E eu não tenho horários a cumprir, assim, rígido, né. Lógico que, né, todo trabalho a gente requer de dedicação É, tem que ter as horas lá suficientes, senão você não faz. É, eu consigo consigo ter aquele negócio de: "Ah, posso sair tomar um café, posso sair to comer um doce, posso sair" Isso, né, dá essa liberdade, que é ótimo, né, e e aí eu eu faço isso realmente, eu saio da um tempo depois que eu fiquei ali umas 3 horas e vou vou comer um doce e e ali eu como um doce, um pedaço de bolo, e e em casa tem crianças, né, eu evito comprar, mas não tem jeito, meu filho mais velho quer e eu co compro, eu não vou deixar ele
Claro. Com certeza. Mas você consegue gerir mas você consegue gerir. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim Sim, o doce ele vai tá ele vai tá sempre próximo, mesmo que não esteja em casa, você consegue facilmente no mercado, isso também não é a questão. A questão são os seus hábitos, né. Então, hoje você falou que que acorda, né, tem a su seu trabalho que te dá uma liberdade, o que é muito bom, né, tem trabalhos imagina que você tivesse que chegar no trabalho de 9h bater ponto e só sair às 18h. Você tem esse período, né, entre aspas "bloqueado", porque você não pode fazer nada. Por que que você não tenta é uma possibilidade, não sei o que que você acha, vou te dar uma sugestão, de estipular momentos de trabalho, igual você falou, basicamente é uma coisa que parece ser frequente. Você trabalha 3 horas e para pra dar uma relaxada, uma descansada, comer até um doce e depois você volta a trabalhar. Por que que ao invés nesse momento vamos supor, você acorda, toma seu café e ali trabalha 3 horas. Como você acorda cedo, vou tentar fazer um um chute aqui. Vamos supor que você acorde às 6h, que você falou entre 5h e 7h, vou botar aqui às 6h, toma seu café, começa a trabalhar às 7h.
Presente. É, é. É verdade. Sim. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Uhum, uhum. Sim. Uhum. Sei, sim.
Você trabalha 3 horinhas, né, de 7h às 10h, e às 10h, quando você parar, ao invés de você ir comer um doce, alguma coisa, tenta colocar uma roupa e dar uma caminhada ou ir pra academia. Tenta tirar pelo menos 1 hora assim da sua manhã, que geralmente quem faz exercício de manhã acaba, eh, tendo mais disposição para o dia, né, tenta substituir pelo menos 1 vez, sei lá, começa na segunda-feira, eh, esse horário que você pausa para o pra descansar, eu imagino que como você trabalha s de casa sentada, né, deve precisar es esticar o corpo, imagino, né.
Aham. Uhum. Sim. É verdade. Uhum. Sim. Exatamente. É, então, olha, eh, é interessante isso e é e é legal assim, eu moro próximo de um lago e eu tenho essa é, então, de caminhar e de ter essa mas, eh, eu vou comer o doce e vou caminhar, eu já sei que eu faço isso. <laughs>
Pois é. Olha que legal. Já é alguma coisa. Melhor do que você comer o doce e não caminhar. Pelo menos você consegue.
Então é, verdade, por um lado é bom. Então, e aí o que que aconteceu? Nesse tempo aí que eu estou fazendo isso, todos os dias comendo esse doce, comendo esse doce, achando assim, né: "Não vai fazer mal, porque eu nunca comi isso, eu não tenho o hábito de ficar comendo, mesmo que eu goste muito", e mas eu entrei nessa do come de comer o doce, todos os dias e depois do almoço, depois que eu tomo café e antes d e no jantar. Eu tenho essa necessidade, meu corpo pede, mas aí eu fui entender o porquê, fui fazer uns exames, porque eu achei que eu não estava legal, não estou dormindo bem, estou estressada. E eu vi que eu estava com a glicemia super alta, né, dev devido
Uhum. Uhum. Uhum. É, porque você tá comendo muito doce.
É, exatamente. E eu estou quase pré eu estou pré-diabética.
Olha só.
Olha só a que ponto que eu cheguei. E mesmo eu sabendo que eu estou desse jeito, mesmo eu sabendo daquele eu não consigo parar, eu não sei mais o que eu faço, sabe?
Uhum. Sabe o que que tá acontecendo? Eh, vou te dar um conceito que eu não talvez você não saiba, mas você sabe qual é o conceito de dieta?
Uhum. Uhum. Hum, não, como assim?
O conceito de dieta é constância. Então às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu estou de dieta", e você imagina o quê? A pessoa está comendo pouco, a pessoa está comendo saudável, a pessoa está comendo tu mas não não é nada disso. A na na-na prática, dieta é hábitos constantes, isso relacionados à comida, né. Então, nesse momento, você está fazendo uma dieta de açúcar, simples assim. Então assim, é natural que a sua glicemia fique alta, porque você está fazendo uma dieta à base de açúcar. O que que o que que hoje é regular na sua vida? É regular comer doce, você falou: "Eu como doce de manhã, eu como doce depois do almoço e eu como doce depois do jantar ou antes do jantar". Ou seja, 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia você tem constância de alto teor de açúcar, alto teor de de gorduras e tudo mais. Então, eh, você basicamente tá fazendo uma dieta de doce. Então você consegue trocar isso, porque se você de repente fizer, por exemplo, atividade física, vai aumentar, eh, alguns hormônios no seu corpo, e esses hormônios inibem a a a vontade, a necessidade de comer doce, naturalmente. A glicemia, exatamente.
Hum. Sim. Aham. Uhum. Verdade. É verdade. Verdade. É, é. Também. É. Verdade. <chuckles> É. Estou mesmo. Uhum. A Glic a A glicemia. É, então, olha, é interessante, eu nunca pensei pra parar assim, não pensei nisso ainda, não parei pra pensar nisso que você tá me falando, mas é interessante, porque, eh, eu posso sim, eu tenho, não é que eu só posso, eu preciso sair, essas recaídas, eu tenho, eu falo: "Não vou, não vou", e daqui a pouco eu estou fazendo, sabe? De novo, sem perceber, eu falo: "Ai, só hoje". Mas aí eu lembro daquele exame e eu tenho que fazer um novo exame, porque eu estou até com medo de fazer novamente, estar mais alto, eu já estou na diabete, sabe, e e assim eu não eu não consigo, eu acho que absorver essa essa e e eu não consegui aceitar esse diagnóstico, sabe.
Uhum. Uhum, sim. Pois. Sim. Enten mas então, olha só, esse diagnóstico ainda é da pré-diabetes, mas lá no fundo, eu acredito que você saiba que se você não parar a pré-diabe o pré vai sumir, vai ser mesmo uma diabetes constatada. E e é você com certeza consegue driblar isso com novos hábitos, com força de vontade. Às vezes é difícil, às vezes a gente tem um dia mas uma coisa é você vindo uma rotina de qualidade e 1 dia você desviar, tá tudo bem, é normal, todo mundo pode fazer isso. Agora, quando a sua rotina é o não saudável, o seu corpo vai vai sentir, entendeu?
É, compli É, é. Verdade. Verdade. Aham. Aham. Aham. Ver Verdade, verdade. Olha, foi muito legal, eu acho que você me deu uns conselhos aí para para eu pensar e eu vou fazer isso sim, eu vou tentar mesmo, de verdade, que eu quero porque daqui a pouco, igual você falou, vou tá falando em diabete, não estou falando na pré mais, né.
Exa exatamente, exatamente. Poxa, fico feliz que você gostou, espero ter mesmo ajudado.
Ah, muito obrigada.